Расскажи, как не зацикливаться на ошибке и двигаться дальше?
Ой, слушай, да, это процесс такой <sighs> довольно сложный. Вот у меня, например, был и довольно, м, долгий, а, потому что я провалила, ам, когда я была студенткой, я провалила целый год вообще учёбы.
Мгм. Ого! И то есть ты вот на этом зацикливалась, на этой ошибке?
Ну да, то есть вообще я себе поставила такую цель: я очень хотела поехать учиться во Францию. И, э, я себе поставила цель, э, быстро выучить французский язык чуть ли там не с нуля. <laughs> Ну, эм, я начала его учить, наверно, на 3 курсе университета, эм, вот, а к 5 я хотела поехать учиться во Францию, то есть я себе такую поставила цель. <laughs>
М. <laughs> В неделю. <laughs> Мгм. Быстро, однако. <chuckles>
Да, вот. Эм, мне повезло, что я случайно, то есть, действительно, видишь, когда мы что-то ищем, да, что-то в голове сидит, э, как-то, э, какие-то вещи, да, притягивают к себе, то ли это интуитивно, то ли ты уже, знаешь, слушаешь всё. Короче, я нашла, а, при университете, при нашем, э, был такой французский колледж, и туда можно было записаться. И лучшие студенты, они получали стипендию, чтобы ехать во Францию. Вот, я решила, что я попробую. <chuckles>
Притягиваются моменты. М, д э э. То есть это было распределение, и если ты хорошо учишься, тебя распределяют, и ты какой-то год, или сколько, м, учишься во Франции. Правильно я поняла?
Ну, там как, или кто угодно может записаться, то есть, э, вообще никакого теста не было. Ты записываешься, как ты, если тебе нравится, ты можешь с следовать, ну, лекции, то есть преподаватель приезжает из Франции, он читает лекции, а потом у тебя, м, к концу года, у тебя, ну, в середине года и в конце года у тебя экзамены. Всё это на французском, и ты выбираешь, там либо было право, либо социология, история или, а, литература. Я выбрала право. <chuckles>
Мгм. Так. Ну, серьезно. <laughs> Это же законы все, с вот эти статьи.
Вот. Ну да. При том что я совершенно не юрист по образованию была изначально, французский я, ну, такой <chuckles> уровень, как бы, не очень в высокий, то есть я сидела, я практически ничего не понимала.
А почему ты тогда выбрала, э, ю юридическую юридическое направление, если ты могла, например, литературу? Это, м, наверно, попроще всё-таки, там, а, произведения, стихи, н ну, то есть, не законы.
Ну, с точки зрения языка, я считаю, что всё-таки, э, ну, юридический язык, он даже проще, наверно, потому что, ну, термины, да, там есть какие-то, ну, в принципе, там он всё время повторяется. Литературный там вот это всё сложно очень: и описание, и стиль, и, э, и вообще литература- это не сильно моё было, и поэтому я не выбрала литературу.
<chuckles> Так, хорошо, и что? Ты учишь, э, эти все, м, правила, эти все законы, и что потом?
И потом ты прои проходишь экзамен, и я получаю вообще такую низкую оценку, что там даже не только о стипендии, что нельзя думать, но что п даже на следующий год, я думаю, меня, ну, не переведут.
Обалдеть! И как ты с этим справилась?
Вот. Я д как бы я не бросила, потому что это было в декабре сначала, это и январская сессия была. То есть думаю: "Ну ладно, буду дальше ходить, вдруг улучшатся мои результаты". То есть у них двадцатибалльная система, я а получила 4 <chuckles> из 20. <laughs>
Мгм. О! <laughs> То есть они не отчисляют после таких оценок?
Эм, ну, первый год надо до конца дойти, то есть надо получить к концу года 10 из 20, как минимум. То есть чтобы за 2 экзамена у тебя было как минимум 10, чтобы пройти. Ну, думаю, раз у меня 4, значит, мне надо на следующий, может быть, набрать, э, <chuckles> ну, как бы, э, де 6 или или, я нет, не 6, я не помню. Нет, то есть должно быть половина, да, то есть 20 и 20, 40, то есть должно быть 20 из, э, ну, из 40, как бы, то есть 20 за первое, да, ну, короче. И, э, за 2 у меня было 6 из 20.
Мгм. Понятно. Мгм. Мгм. Если 20. Мгм мгм. <laughs> Но уже лучше, ты чувствуешь? <laughs> Так, и?
Уже лучше, да. Н вот, ну, и тут уже, конечно, у меня такая депрессия началась. Думаю: "О, я ни на что не годна, я вообще ничего не могу выучить как следует, что я такая дубина". <chuckles>
Ну, то есть начала себя грызть, грызть начала себя.
М-да, м. А вот, ну и короче, я всё равно потом повторила этот год.
То есть ты пошла заново учиться на этот же курс?
Я пошла на этот же курс учиться, да, и, э, и я в итоге получила стипендию. К концу вт я, в вместо 2 лет я проучилась, э, 3, то есть я повторила, и всё-таки я получила эту стипендию, я очень была горда.
3. <chuckles> Так, подожди, ну мы, кажется, перепу перепрыгнули. Так, а ты вот начала себя есть, грызть, ты начала себя гу ну, как бы, ам, под нь нехорошими словами себя обзывать начала. А как ты вышла из этого штопора? То есть вот ты вот шла и постоянно зацикливалась на том, что ты не смогла, ты не смогла 1 раз, ты не смогла 2 раз. А как вышла-то ты из этого?
<laughs>
Что помогло тебе?
Слушай, ну, я я в итоге, я поняла, что мне не надо заниматься самобичеванием, что то, что я сделала,- это уже, как бы, очень много, потому что, э, по большому счёту, у меня не было того багажа языка, как приходили с филологического факультета. Да я люди, которые уже говорили хорошо по-французски, даже если они не были юристами. А, вот, то есть потом приходили юристы, у кого был худший французский, но они всё-таки были юристы, да. То есть, а я была вообще ни той ни другой, поэтому я думаю: "Ну, ладно". То есть я себе дала такую поблажку, да, что, м, типа я имею право ошибаться, и я думаю, что в это самое главное, чтобы не остаться на вот таком вот на неудаче, как говорится.
Мгм. Мгм. Знания были более такие Мгм. То есть получается, ты разобрала ситуацию, м, на молекулы, скажем так, и вот, э, э, м, поняла, что ты в каком-то отношении выше, э, этих людей, а, по знаниям, или наоборот, что ты не дотягиваешь, потому что не ты плохая, а всё-таки, ам, у человека есть бэкграунд больше, правильно?
Да. Да, да-да, абсолютно точно. И вообще, м, эм, э, вообще, я думаю, что, а, нас с детства как бы ещё формируют так, что ошибка, да- это показатель глупости. То есть ты провалила экзамен, а, то есть поэтому ты ты как бы глупая, да, то есть ты- неудачница, я не знаю, ну, как бы вот такой вот Ругали, да, ругали, и не знаю, как-то у меня это ос ну, не знаю, может быть, у у всех разная чувствительность к критике, да, но, м, я помню, что, да, меня это сильно угнетало, что если вдруг я что-то проваливаю, мне казалось, что всё, я уже ни на что не годна. <chuckles> Ну вот.
Мгм. Ну, нас ругали в детстве всё время за это. Мгм. <chuckles> Ну, а в детстве, вот, ты тоже, да, получается, а, какую-то ошибку сделаешь и тоже з залипала в нее? Вот, то есть ты начала себя начинала себя грызть, вот, самобичеванием заниматься, что вот там, не знаю, м, не не пробежала ты стометровку за за лучшие показатели, и вот начала себя там корить.
М, ну <chuckles> <chuckles> Ну, в детстве это, наверное, нет, это больше, наверное, родители, э, там: "Ну, давай, ну, ты же можешь, там, вот смотри, там, м, подружка, там, или не знаю кто, вот она молодец, у неё там отличница, ты тоже, в принципе, могла бы, если бы ты больше работала", то есть сразу же. <laughs> Да, да-да, то есть, типа, это твоя вина, что ты что ты не неу неу что у тебя не получилось, понимаешь?
Было кому заняться. <chuckles> Мгм. Да-да-да, "если бы ты постаралась получше". Мгм, ну а то есть вот а вот в институте ты уже более со взрослой позиции всё посмотрела, получается? Что ты, как бы, увидела эту ситуацию, о, и уже ни не родительскими словами, а всё-таки с осознанно ты разложила ее, что вот
Ну да. Ну да, да-да, конечно, у уже ты всё-таки я более взрослая была, и потом у меня эт настолько цель эта сидела в голове, что я думаю: "Нет, ну я пойду, пока не пик пока меня отсюда не выгонят, <laughs> сама, да, сама не уйду вот".
<chuckles> Буду ходить! Э, так, хорошо, вот получается, что ты потеряла год, но потом ты, э, перестала себя накручивать и сказала: "Вот я теперь буду..." Что? Вот какие действия ты прее м предприняла, чтобы вот добиться стипендии?
Ну, я, да, ну, я как бы что, я стала. Я, во-первых, стала записывать, э, не просто конспекты вести, да, потому что, э, ну, как бы преподаватель читает лекцию, я на французском, м мне сложно очень было, э, записывать, да, за преподавателем. Э, интернет тогда как-то у меня дома даже и компьютера не было своего, я куда-то ходила, где-то всё чё-то смотрела. Поэтому мне повторить, кроме как лекции, больше негде было, поэтому я купила себе диктофон. Ещё такой кассетник, он у меня был, <chuckles> на кассету записывала. Да, да-да-да, да. Вот, этого записывала А дома потом это всё прослушивала и записывала, перематывала назад, чтобы записать, э, чтобы записать. Г этот труд был титанический.
Мгм. Ага. Ага. Ой, с маленьки с маленькими кассетами, да? <chuckles> Так, а потом дома? Пипец. Ну то есть, а, но, с другой стороны, ты постоянно была погружена в язык. А, то есть, ты слушала это на лекциях, потом дома, ты по несколько раз это всё переслушивала, пока выписывала. И вот язык быстрее, а, м, начал, м, учиться, скажем так?
Да. Да. Да, безусловно, то есть я очень сильно набрала, э, ну, поскольку, да, ты слушаешь всё время и пишешь, и, ну, хотя такого общения с, ну, с с французами не было, да, то есть это просто лекции, да, лекции, слушание и запись, но оно сильно сильно как бы, да, оно сильно улучшило мой язык.
Мгм. Носителями. Мгм.
А, но вот, опять же, да, то есть это, м, <chuckles> как бы я научилась на ошибках, то есть я пыталась что-то записать сама, <chuckles> но я поняла, что это нь не под силу, это я ещё не было у меня того уровня, чтобы я могла, э, да, бегло писать.
<chuckles> Ну Бегло так писать. Ну, то есть всё равно ты, получается, нашла выход из ситуации вот таким способом оригинальным, я считаю, а особенно с учетом того, что вот, э, мы действительно, ам, м, несколько лет назад ограничены были и интернетом, и всякими гаджетами, там не было столько всего. Слушай, ну круто круто. А как вот
Да. Да, да. А еще мгм, говори. Нет, просто я хотела сказать, что еще такой страх, эм, показаться глупым, когда ты еще на языке не очень хорошо говоришь, э, да, вот перед теми же преподавателями. Я всё время думала: "Боже, э, когда они у меня услышат, что я так плохо говорю по-французски, они, наверное, себе скажут, как вообще эта девушка ещё хочет какую-то стипендию получить, что она 2 слов просто связать не может". Поэтому ещё тоже стыдно было даже что-то спросить вот на лекции, да, задать какой-то вопрос.
Да-да, говори. Мгм. <chuckles> То есть, подожди, получается, что 1 год, когда ты училась, ты вообще молчала, ты не общалась с преподавателем? <laughs>
Я молчала, да, я просто Я сидела и молчала, и думала, лишь бы меня что-нибудь не спросили. <laughs>
<laughs> Ну, а на 2 год ты всё-таки начала уже что-то говорить? Прям
Я стала над собой сильно сильно работать, я прямо, м, т с записывала себе вопрос, какой я хотела задать, я заранее про него думала. То есть я его записывала, я его проговаривала, я, эм, набиралась сил и, как бы, моральных таких вот, э, краснела и бледнела в тот момент, когда я задавала этот вопрос. <laughs>
Мгм. <chuckles> Так, а когда тебе преподаватели отвечали и потом что-то еще там, ну, типа: "Дополни". А ты, раз, так, а у тебя не записан следующего вопрос-то, что делать?
Ага. А я а <laughs> а я Да, это проблема, кстати, была, потому что иной раз что-то меня спрашивали, и я, допустим, могла переспросить, но я понимаю, что мне отвечают, как бы, ну, повторяют вопрос. И я до си 2 раз я его опять не понимаю. И тут уже я думаю: "Мне надо, наверное, ответить либо да, либо нет просто". <laughs> Как будто бы я поняла, да, то есть так кивнуть: "Мгм", да. <chuckles> И как бы ладно. И я тут понимала в тот момент, что, м, вот это вот "мгм", оно как бы было не совсем Ну, как бы не совсем то, что от меня ожидали. <laughs>
Мгм. Так. <laughs> Это ж с Ну как будто бы я поняла, да? <laughs> К месту? <laughs> Так, а как ты получила стипендию, вот мне интересно? Это сколько баллов было? Ам, экзамен на сколько баллов прошел?
Экзамен у меня прошёл на 15 баллов, по-моему, да, из 20, то есть это уже к концу 2 года, это вообще был феноменальный прогресс. И ещё плюс к этому была дипломная работа, поэтому, э, за дипломную работу, над которой я, вот, работала целый год, э, тоже как раз получила стипендию.
Из 20? Да, слушай. Супер. А поездка в во Францию всё-таки, учеба во Франции состоялась?
Да? Ну, вот я до сих пор живу во Франции. <laughs>
Ого, круто! Это, то есть, после студенчества, как, а, уехала и всё. И как ты, уже прям вот как native говоришь?
Да. Ну да, я уже 20 лет живут живу во Франции, у меня муж- француз, и, ну, как бы, всё уже, да.
Супер. Ну, понимание достигнуто, судя по всему. <laughs>
Да да да да да, <chuckles> цель достигнута, а, и, э я даже закончила, ну, тоже юридический во Франции, ну, правда, потом я не работала юристом, потому что всё-таки не в не пошло у меня.
Нет? Сложно? Ну всё равно, то есть смотри, это получается то, что ты смогла не зацикливаться на этой ошибке, то, что ты смогла найти способ решения, не остановилась, смотри, какие результаты это дало, это же круто.
Мгм мгм. Да, то есть я я я собой горжусь. То есть я рада, что я не бросила, потому что очень многие записывались, нас там было 300 человек, которые записались. И в первый же год, наверно, осталось потом, ну, не знаю, 15 человек, наверно, к концу первого года.
Мгм. Супер. Ну, спасибо тебе большое за такую классную историю. Увидимся, услышимся.
Спасибо.